Ja, gibt gibt es diese diese Soundtracks von den Spielen, äh, eigentlich auch dann bei bei beispielsweise Spotify, weißt du das?
Äh, ich kann's mir gut vorstellen, aber ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich sie nicht selber benutze, aber es würde mich tatsächlich überraschen, wenn es sie nicht gäbe. <chuckles>
Okay. Okay, ja, weil oft oft gibt es quasi quasi Lieder gut, wobei wenn das jetzt von von tatsächlich renommierten Spielen ist, dann sollte es die in der Regel schon geben, weil viele oder einige okay.
Mhm. Ja, eben, genau genau das, davon gehe ich aus. Wenn's die auf YouTube gibt, was ja eigentlich nicht 'ne dedizierte Plattform dafür ist, dann sollte es auch auf den dedizierten Plattform dafür auf jeden Fall geben.
Okay, okay. Und, äh, wie wie machst du das beispielsweise mit Freunden? Hören dann hören die dann die gleiche die gleiche Musik oder oder habt ihr da unterschiedlichen Musikgeschmack?
Äh, ich meine, Geschmäcker sind immer 'n bisschen verschieden. Meine Freunde und ich sind da auch äh, auch anders. Wir sind alle relativ begeistert, was so Videospiele und Serien angeht, insofern, äh, wir gucken und spielen andere Sachen, aber, ne, Musik s mögen wir alle gerne und sagen einfach: „Hey, der hat mir gefallen, kannst du dir auch mal anhören.“ Oder wenn wir uns denken: „Das ist jetzt nicht wirklich meins, aber ich habe 'n Freund, dem das auf jeden Fall gefallen würde, dann schicken wir uns das einfach und sagen als Empfehlung, 'hey, hör da mal rein.'“ Auf jeden Fall, machen wir.
Ja. Okay, ja, das hört sich gut an quasi, wenn ihr schon mal alle aus dem gleichen Bereich, jetzt dem Gamingbereich, kommt, dass da dann natürlich die Begeisterung ähnlich ist und auch, ja, auch positiv, dass ihr euch dann eventuell Empfehlungen gebt, so beispielsweise w wenn ihr dann mal, ne?
Mhm, mhm. Ja, absolut, absolut. Ähm, die meisten Sachen, die ich gefunden habe, sind über Empfehlung. <snorts>
<chuckles> Okay, also quasi gar nicht gar nicht selber aufgeschnappt, sondern von 'nem Freund, äh, mitbekommen. Hör dir doch das mal an.
Ja richtig, dann einfach meistens dann das Spiel empfohlen bekommen, dann einfach den Soundtrack dazu angehört und tja, zack, hat man 'ne neue Playlist.